يعني طَب تفتكر لو أنت بقى رُحت تتفاوض بقى على يعني مرتب مثلًا معيّن كده، و وكان هو برضو قليل يعني بس فيه أ بيقول لَك مثلًا عندي مثلًا بدل بقى آآ مواصلات، وعندي حوافز بتعوض المرتب القليل ده، تفتكر أنت ممكن توافق بحاجة زي كده والّا أنت اللي بيهمك في المقام الأول المرتب الأصلي أو الأساسي؟
امم. امم. ما أنا هاقول لِك ما أصل ال ال البدلات دي على حسب يعني مثلًا ما أبقاش أنا ب يعني مثلًا يقول لي هادِّيك بدل مواصلات، أنا ممكن مثلًا الظروف عندي ما تسمحش إن أنا أو أو بيتي مثلًا في مكان مش على خط مثلًا أوتوبيس أو المواصلات العامة، فهاضطر إني أنا أروح بتاكسي فما أبقاش أنا مثلًا بادفع توكسة مثلًا رايح جاي للشغل بادفع مثلًا في اليوم 50 جنيه هو ليه هيقول لي هاديك لأ، أنا هاديك 10 جنيه بَدَل انتقال <laughs> اللي هو إيه طَب ما أنا كده ما عملتش حاجة، فعلى حسب البَدَل يعني أنا لو هاجمع البَدَلات دي على بعضها كده على المرتب لقيت إن هو هيكفي معايا احتياجاتي بعد بقى ما أطلّع المواصلات بقى والكلام ده كله، ساعتها تمام آآ طبعًا ما فيش مشكلة يعني لو أنا محتاج الشغل هاوافق.
يعني آه. امم. امم. امم. بالضبط أيوه. امم بالضبط. امم. آه آه. خلاص <chuckles> آه بالضبط كده.
وبرضو مهارة التفاوض برضو هتظهر في الحتة دي يعني هتفاوض معاه برضو لحد ما أقنعه إن <laughs>
أيوه طبعًا التفاوض، ما طالما ما هو التفاوض بقى في دمك خلاص كده أنت بتعرف تتفاوض، وبتعرف تتكلم، وبتعرف توصّل لللي قدّامك إن هو يدّيك اللي أنت عايزه يعني آآ بسبب المهارة اللي عندك دي. طَب أ يعني عايزة أعرف منك برضو إيه أكتر غلطة تحصل لحد يكون وهو ب قاعد بقى بيتكلم على المرتب، إيه أكتر غلطة ممكن يعملها أ قدّام آآ HR أو صاحب عمل أو كده؟
<laughs> امم بالضبط. امم. بُصي أكبر غلطة ممكن حد يعملها إن هو ي ما يبقاش عنده ثقة في نفسه ويقول مرتب أقل من اللي هو فعلًا متوقعه، يعني مثلًا هو لقى إن الHR مش هيدِّي له المرتب ال اللي أنا اللي هو متوقعه فيروح هو يقول مثلًا الHR سأله، قال له أنت متوقع تاخد كام؟ أنا مثلًا داخل الInterview آآ وأنا متطلباتي الشخصية مثلًا أنا عايز 5000 جنيه مثلًا في الشهر، فأنا لما دخلت واتكلمت مع الHR لقيته إن هو إيه؟ آآ ما عندوش القابلية إنه يدفع المرتب ده، فرُحت أنا قايل له أنا ممكن أشتغل ب3000 آلاف عادي. فدي ده أكبر غلط ممكن حد يعمله، لإن ساعتها هو لو قال كده آه الHR ساعتها هيقول له لأ طب أنا هاديك 2000 أنتِ متخيلة وصلنا من 5000 ل3 يعني ف بالضبط ف بالضبط دي غلطة يعني غلطة كبيرة جدًا يعني.
تمام. حلو. آه. امم. تمام امم. آه. بالضبط. ده وِحِش آه آه. آه. ل ل3 ل2 آه يعني كده قَل جدًا جدًا امم.